Böyle, seyahatte hiç dolandırılma girişimi yaşadın mı ya da kendisini? Ne oldu?
<chuckles> Yani, yaşamam mı? Çok, yani, böyle travmatik hikâyem vardır, hiç unutmam. Evet, evet. Eee, kısaca, tabii, bahsedeyim, işte, çok da meşhur, aslında herkes bilir bunu, o zamanlar ama bil bilinmiyordu bu kadar. Bir, o çünkü, 10 sene geçti, herhâlde, üstünden. İşte, Paris'teyim, böyle, çok klasik mey meydanındayım. Böyle bir kalabalık var. İnsanlar bir oyun izliyorlar. Böyle, işte, bi böyle adam top çeviriyor, topu bulmaya çalışıyorsun gibi, yani, ama orada hilesi varmış. Etrafında, yanında da bir adam var, eee, kazanıyor. Biri daha geldi, o da kazandı. Bunlar, meğer, bir çeteymiş. Aralarında bilerek kazanıyormuş gibi gösteriyorlarmış Evet. Ben de verdim parayı, dedim: "Ben de oynayacağım." Yahu, takip ediyorum, yok bulamadım. Bir daha verdim, takip ediyorum, yok bulamadım. Dedim: "Tamam, ben oynamayacağım, istemiyorum, dedim, ben verdim artık, daha soyulmak istemiyorum." Sonra başka bir adam geldi, oynadı, kazandı. Allah'ım, kafayı yiyeceğim! <laughs>
A! Öyle mi? <chuckles> Anlatmak ister misin? Hımm. Tamam. Hı hı. A! Öyle mi? Çok ilginç. Hı hı. Ah. <chuckles> Bu da seni cesaretlendirdi mi?
Ya, hem cesaretlendiriyor hem de şimdi kendini a aptal gibi hissediyorsun; yani, göz göre göre nasıl ben kazanamıyorum bu oyunu diye? Çok da basit bir oyun, yani. Bir daha verdim, bir daha kaybettim. Artık benim yanımda, işte, kız arkadaşım vardı. Tabii.
Ya, evet. Ha ha, ha ha. Peki, bir şey sormak istiyorum. Eee, sen böyle, hani, sürekli oynuyor musun yoksa sıran bitince başkaları geliyor, onlar kazanıyor, sana sıra gelince mi kaybediyorsun?
Ya, 2 kere arka arkaya oynadım, sonra ben bıraktım, sonra başkası geldi, o kazandı. Sonra 1 kişi daha girdi galiba, o kaybetti diye hatırlıyorum. Sonra 2 kişi falan daha kazandı; yani, böyle aslında aralarında ciddi bir çete. Ya, bence orada, mesela, yi 10 kişi varsa 3’ü 4’ü bunların ekipten, de büyük ihtimal.
Hı hı. Ha ha. Ya, evet, siz de kaybedenler olarak tufaya gelenler mi oluyorsunuz bu durumda? <chuckles>
O onları izledik. Evet ya, en son arkadaşım durdurdu beni artık oynama diye. Sonra zaten ö sonra, sonra öğrendik ki bunlar çeteymiş de dolandırıcıymış, falan filan.
Ha ha. Hah, onu nasıl öğrendiniz, mesela?